Ну, у меня, да, просто чередуются книги одна за другой, какая-то поинтс какие-то бывают интереснее, захватывающие, какие-то медленнее читаются. <chuckles>
А, ну, просто, в принципе, да, факт чтения тебе важен перед сном именно. Мгм мгм мгм.
Да, да, это переключение. Вот это прямо для меня вот обязательный ритуал всегда, потому что как будто бы это вот уже настолько с годами такая привычка, что даже если я очень хочу спать, я всё равно пару страничек, да, пода пролистну, да, как бы это, как будто у меня прям переход обязательный в сон.
Мгм мгм. Слушай, а что вот, э, почему именно чтение? Чем тебе это так помогает? Вот вот как так получается, что ты это вот прям обязательно, какая-то рутина прямо перед сном? Как она на тебя влияет? Просто мне интересно.
Знаешь, сложно сказать. Слушай, ты уже, правда, очень давно, я уже не помню, как бы скока лет так продолжается, очень много. А, я те я думаю, что это опять про переключение просто. Ну вот есть какое-то Да, ты, э
<laughs> То есть, как сигнал мозгу что ли какой-то, что мол, вот мы сейчас спать ложимся или что-то вроде того?
М, да, причём, ну как бы это ж не всегда прям да, вот сразу я там, п засыпаю. Нет, я могу долго, читать, могу увлечься и вообще зачитаться, да. Здесь это по-разному бывает. Нет, я думаю, что это просто вот вот у тя есть реальный мир, да, вот со всеми этими проблемами, да, со всеми этими делами, а есть вот этот волшебный какой-то мир, который у тебя там на неделю, на 2, на 3, да, в зависимости от толщины и увлекательности книги, да, и ты вот, э, потом ми мир грёз, да, сна. <laughs> Вот это 3 реальности. Они, наверное, так перед вами.
Мгм. М. Мгм мгм. Ага ага. Ну да да да, слушай, ну Да да. Вот мне, просто, так это удивительно, на самом деле, что у человека так долго вот эта одна привычка держится, а у тебя вообще все вот эти способы расслабления, скажем так, годами держались или как-то всё-таки менялось что-то на протяжении там вот жизни?
Мгм.